كنت عايز أسألك بقى إزاي بتتعامل كده مع الأشخاص الجديدة اللي في حياتك مثلًا، أو إيه الأسئلة اللي أنتَ بتطرحها كده في الأول عشان تبدأ تكوِّن كده زي اتصال آآ ويكون كويس ما بينكم؟
والله بُص هو يعني إيه ال عشان الموضوع ده باقول لَك إن أنا كنت آآ بيحصل لي قبل كده اللي هو باتحرج إن أنا أتكلم أو إن أنا أتعرف على ناس جديدة، فبعد فمع الوقت ابتديت إن هو إيه أتعلم الحتة دي، إن أنا إزاي مثلًا أكوِّن صداقة مع حد أو كده. فأول م مثلًا بس أنا باتعرف عليه مثلًا لو في موضوع مثلًا زي حد زميل جديد في الشغل، أو آآ واحد مثلًا آآ داخل مع مع صح صاحب مشترك مثلًا لينا في آآ موجود مثلًا، أو رُحت مكان حد غريب أو كده، فابدأ بقى أسأله شوية مثلًا، عارف أنتَ الأسئلة العامة دي، أسئلة عامة شوية، أشوف مثلًا اهت أول حاجة أشوف حاجة اهتمام مشترك يعني ممكن نتكلم فيه. آآ حاجة مثلًا
آه طب كويس. آه. آه فعلًا عندك حق. امم حلوة جدًا النقطة بتاعة الاهتمام المشترك ديّة، بس خلينا الأول نرجع في ال بال لورا شوية أنتَ قلت إن كان أصلًا عندك مشكلة آآ في نقطة إنك تكوًِن اتصال أو تسأل مثلًا حد جديد عليك، أو ما قابلتوش قبل كده. هل ده عندك من إمتى أو إمتى أصلًا اكتشفت المشكلة دي أصلًا؟
يعني آآ هاقول لك الفكرة إن أنا ك حاسس إن أنا ما هواش مش شخص مش اجتماعي اللي هو يعني ما باكوِّنش صداقات يعني. ممكن مثلًا حد ييجي مثلًا اللي هو يحاول يتكلم معايا والكلام ده ممك عادي أوكي هاتكلم معاه أو كده، لكن آه لكن لكن إن أنا إن أنا أبدأ أسأل بقى والكلام ده لأ بي ما ب كانتش بتحصل معايا ما كان أو ما كنتش بابدأ بيها. آآ بس مؤخرًا طبعًا اتعلمت الموضوع دَوَّة إن أنا لأ بقيت إن أنا أبدأ في الكلام ده، وخصوصًا لما بالاقي حد كان كان زيي كده اللي هو ما بيبدأش بالكلام أو آآ قليل الكلام مثلًا عمومًا يعني فأبدأ أدوَّر مثلًا
تتكلم عادي لكن أنتَ تبدأ تسأل؟ حلو جدًا والله. آه. بقيت أنتَ اللي تبادر وتسأله بقى أسئلة زي أنتَ قُلت مثلًا تدور على حاجة مشتركة آآ ما بينكم وبعد كده بتعمل إيه بقى؟
بالضبط اللي هو أشوف مثلًا حاجة مشتركة ما بيننا زي مثلًا آآ ب أي اهتمام مشترك، كورة مثلًا آآ، آآ مثلًا أفلام، فن حاجة زي كده اللي هو في حاجة مشتركة، ونبدأ نتكلم فيها واحدة واحدة. شوية، شوية بقى مثلًا أبدأ أتعرف عليه آآ خصوصًا مثلًا لو هو آآ لو لو واحد معايا ف زميلي في الشغل فأكيد خلاص بقى عارفه أنتَ مثلًا نفس الوظيفة بتاعتي، طب اشتغلت فين قبل كده؟ طب الدنيا، المشاكل. بالضبط اللي هو بيبقى في زي تشوف المجال المشترك ما بيننا بالضبط. آآ أو لو واحد مصاحب برّه طيب أنت خريج إيه، طب أنت اشتغلت فين، نفس ال نفس الفكرة اللي هو ابدأ أتعرف واحدة واحدة في ال في الكلام كده لحد مثلًا تلاقي الدنيا بقت هادية حاجة، زي كده اللي هو تكسر الجليد اللي ما بيننا يعني.
حلو آه. آه ف في كلام يعني ما بينكم رايح جاي. امم كويس جدًا. آه، بالضبط. طب بعد بقي ما تبدأ تكسر الجليد زي ما أنت بتقول كده آآ، هل مثلًا بتبدأ تتعمق شوية في الأسئلة؟ يعني خاصةً لو لاقيته مثلًا متفاعل معاك وبيتكلم كتير. هل بتبدأ مثلًا تتعمق في أسئلة مثلًا شخصية أو كده بحيث يعني تخلي الإتصال بينكم أقوى مثلًا أو العلاقة تبقى أحسن ما بينكم؟
بُص هي آآ زي ما أنت قلت حسب ال إيه هو متفاعل معايا مثلًا في الكلام آآ، فعلى حسب هو كلامه إيه، يعني أنا ما بابدأش مثلًا ممكن أدخل أتعمق شوية في الأسئلة، أسئلة تحس إنها خصوصيات زي ما تسميها كده أكتر شوية، إلا إذا كان هو عارف متقبل. فمثلًا لمّا آجي أكلمه عن حاجة مثلًا أسأله سؤال مثلًا، فبيبدأ يسأل عادي سألته عن حاجة ف ف فبيجاوب وبيستفيض لأ، ويعني مثلًا مش علي قدّ السؤال بس. فعادي خلاص أنت هو قادر مثلًا هو هو ما عندوش مشكلة إن هو آآ، يفتح مثلًا أو يتكلم في خصوصيات أو حاجة زي كده. غير حد تاني بيبدأ يجاوب مثلًا على قدّ السؤال بس، أح أحس كده إن الإجابة طالعة منه يعني بُص بال بالتنقيط، اللي هو لأ خلاص أنت أنت مش حابب تتكلم فم م ي أكيد مش هادخل في حاجة في خصوصيات؛ خصوصًا يعني إيه لو لو مثلًا سألته سؤال كده و بس تَوّه مثلًا عليه مثلًا محول مثلًا كلم آه، مش بطريقة شيك فما ازنقهوش بقى، ما افضلش مثلًا أعيد السؤال تاني لأ، خلاص أنت يعني فهمت بقى إن أنت مش عايز مثلًا تجاوب أو حاجة زي كده أو في حد من الحدود أو كده لأ، خلاص بقى.
فعلًا عندك حق. تلاقيه متفاعل معاك. بيتكلم، آه. أيوه فاهمك. أو ما رضيش يجاوب ب بطريقة شيك، آه. بالضبط، إمم. إمم، فعلًا عندك حَق يعني، وكمان حلو النُقط اللي أنت قلتها ديّة، اللي هي بتوضّح إزاي تبدأ تلاحظ، زي إنه مثلًا لو لقِيته مش بيفتّح كلام كتير أو بيقفّل بسرعة، دي فعلًا بيبيّن إن هو شخص كده منغلق على نفْسه أو مش عايز، آآ يتكلم كتير أو كده. آآ، طَب مثلًا لو لقِيت حد ب فعلًا متفاعل معاك وبيتكلم كتير وبتلاقيه بيفْتح مواضيع، وأنت مثلًا كنت عايز تسأله في نقطة وحاسس إن هي نقطة محرِجة مثلًا، هل في طريقة معينة ممكن تجيب له النقطة دي باحترام شوية، والّا بتتفادى خالص السؤال ده أصلًا؟
امم. آه. لأ، بُص هو لو في الأول يعني ام أكيد أنا باتفادى إن هو أي حاجة تكون ممكن تحرجه فيها، أو إحراج ليّا يعني، خصوصًا لو مثلًا في أول لقاء ما بيننا أو لسه عارفين بعض مثلًا أو كده. ف امم الحاجات اللي هي المحرِجة أوي دي، أو ممكن تشت ت تح تحس إن هو مثلًا مت خصوصيات مثلًا، أو بتضايق مثلًا، مثلًا آآ، آآ حاجات بسيطة، ممكن مثلًا آآ، آآ قعد مثلًا 6 سنين في الجامعة ليه مثلًا، سب 7 سنين من الأساس أنت المفروض تخلّصها في 4، 5، امم حاجات أنت ليه طوّلت السنة؟ حاجات زي كده م م ما بارضاش أعملها مثلًا في أول س إلّا لو هو جو يعني مثلًا بدأ يتكلم فيها، أو أو حاجة مثلًا بتتكلم في أسباب
بتضايق شوية، آه. آه. فعلًا، آه. أو بدأ يوضّح أسباب من غير ما أنت تسأله، فعلًا، آه.
بالضبط، لو بدأ يوضّح أسباب أو كده آه، ماشي ممكن أكمّل بقى وأسأله. لكن حاجات زي كده اللي هو احس إن هو فيها آمم يعني فيها فيها فشل شوية، مش عايز أقول فشل، بس نحِسّ إن هو فيها إيه، لأ، يعني إيه، آآ بالضبط، ممكن ممكن هو ي يحس بالإشعار والكلام ده، لأ م يعني باتجنّبها. ممكن بعد كده شوية، يعني مثلًا قعدْنا بقى، يعني خَدْنا على بعض بقى اتعرّفنا شوية. آآ آه، ممكن بقى أبدأ أسأ أ أدْخل في الحاجات دي، لكن في الأول لأ، طبعًا ب باتجنّب إن هو يتكلم في الحاجات دي خالص.
ممكن تجيب له إحباط مثلًا، أو حاجة زَي كده؟ امم، بعد كذا فترة مثلًا. إمم، فعلًا عندك حَق. يعني ساعات في ناس كتير أوي بت بتحسّ بالإحراج فعلًا من الكلام ده، فأفضل حل زي ما أنت عملْت كده، إنك تتجنّب فعلًا. آآ، طَب كنت عايز أسألك بقى في نقطة تانية كده، هل بتحسّ إنك تكوّن كده إتصال بين أو تواصل ب بين جنس وجنس تاني بتفرِق، يعني هل بتحس مثلًا التواصل مع الولاد بالنسبة لك، أو الرجّالة بيبقى أسهل من إنك تبدأ مثلًا كلام مع مع مع واحدة ست أو كده؟ آه.
بنات عمومًا؟ آه، بُص هو طبعًا، طبعًا بيفرِق، ب يعني عايز أقول لك فرْق مثلًا مش عايز أقول ب يعني 180 درجة، لكن فرْق كبير جدًا، جدًا، جدًا آه، لمّا آجي مثلًا في آآ كلام، أحسّ أبدأ كلام مع راجل غير مع مع ست. لإن دايمًا ال الكلام مع البنات بيبقى في في حدود معينة، اللي هو امم ب بص اللي هو آآ، بِغضّ النظر بقى عن الخصوصيات نفْسها أو الكلام ده لأ، في حدود بقى ك كراجل وست لأ، في يم يعني الك الكلام نفْسه، يعني آمم بُص، يعني مثلًا حتة صغيرة، حتة السّن دي، ما فيش بنْت بتحب مثلًا تسألها أنتِ عندِك كم سنة؟ يعني الحاجات بتبقى حاجات بسيطة أوي. آآ، على حَسب أنت آآ البنت مثلًا أو حاجة زَي كده، م ما أعرفْش آآ، هي أصلًا لما ييجي تتكلّم مثلًا أو كده، أنت ما أعرفش طباعها. يعني مثلًا لما آجي أتكلّم مع واحد راجل أو كده، ما عند ما فيش مشكلة بين واحد راجل وعنده وراجل إن إحنا يكون في صداقات، لكن البنت اللي قدّامك مثلًا لو آآ، زميلة في الشغل مثلًا أو أيًّا كان أو أو واحدة مثلًا اتعرّفت عليها أو صديقة امم يعني إيه، ص صديقة صديقة مشتركة مثلًا أو في حد أنا ما اعرفش لسه أفكارها، ما أعرفش لسه أفكارها، هي هي عندها مشكلة إنها تكون مثلًا عندها أصدقاء ولاد والّا لأ؟ الأفكار نفسها مختلفة، بتبدأ هي تبدأ تتكلم أصلًا آآ، أو زَي إيه، عادي ت تحكي أو كده والّا لأ. فلازم الحاجات دي بتبقى بحساب، اللي هو الك هل الكلام مثلًا ممكن في الشغل مثلًا، الكلام بيبقى في حدود الزمالة بس، بالضبط، اللي هو لأ، الكلام رسمي بقى وخلاص ما فيش وحضرِتك وأستاذ ومش عارف إيه، الكلام ده أستاذ فُلانة أستاذة فُلان، والّا عادي ممكن آه، بالضبط، والّا عادي ممكن مثلًا اللي هو شايف إن الموضوع ممكن أبسط من كده بشوية. فالم الموضوع بيبقى صعْب شوية، غير لمّا أكون مع الرجالة مثلًا، صاحب، يعني شباب مع بعض، لأ، الموضوع بيبقى مختلف.
ياه! زَي ايه مثلًا؟ <laughs> أكيد طبعًا. آه، بالضبط. آه، حد يعني بعيد شوية. آه، فعلًا. فعلًا، عندك حَق. آه. كل حاجة رسمية. بتبقى الدنيا فعلًا أريَح زي ما أنت بتقول كده و وعلى الأقل بتحسّ إن أنت بطبيعتك شوية. آآ، آه طَب بخصوص النقطة دي بقى، هل أنت من من الناس اللي طبيعتهم بتحب تسْمع أكتر في ال في الكلام، والّا مثلًا تتكلم كتير؟ وهل شايف مثلًا في أول، آآ قَعدة مع حد لسه م مش عارفه جديد، أفضَل حاجة إنّك تسْمع كتير والّا تتكلم عن نفْسك؟
آه، بالضبط. لأ، بُص همّ أ أنا بابقى متوازن شوية، يعني هو أ أنا أنا في حتة كده اللي هو حتة طبعًا ال إنك تسْمع كتير، آآ أحسَن طبعًا، كل أما تسْمع أكتر يمكن الحتة دي ا الحتة دي أنا اتعلّمتها، آآ برضو يعني قريّب، م قبْل كده م ما كنتش بصراحة باعملها. آآ، كل أمّا تسْمع أكتر، كل أمّا تعرف أكتر. يعني طبعًا مع ال م حتى مع الناس ال ال ال الناس ال ال زَي العلماء كده أو ال الف الحد مثلًا حاجة فلسفية كده، يقول لك: "أنت ليك ليك ودْنين وبُق واحد. اللي هو أنت أو لسان واحد، ت عشان تسْمع أكتر ما بتتكلم. فال بس الحتة دي بصراحة أنا اتعلّمتها متأخر يعني، حتة إن أنا أقعد أسْمع كده. آآ، فبتبدأ يعني كل أمّا تسْمع أكتر اللي قدامك ده بتعرف مثلًا تكتشف أفكاره، تكتشف مثلًا هو آآ تعرف عنه أكتر، فأنت تعرف تتعامل معاه إزاي أصلَا. ممكن من الكلام معاه كتير، ومن كلام آآ، ممكن تسمع كمان هو بيتكلم مع حد تاني ما بيتكلّمش معايا أنا بس، ممكن بيتكلّم مثلَا مع زمايل ليه، جيرة، حد صديق، فأنت بتبدأ تحدد زي آآ، بتاخد أفكار عنه كده، هو أصلًا ده ينفع يبقى صديق لك والّا لأ، يعني حسب هو بيتعامل إزاي، أسلوبه إزاي، الحاجات دي كلها. ف ف ال آآ، دي بيبقى ميزة كويسة يعني، أو دي حاجة مهمة أوي إنك تسْمع أكتر ما تتكلم.
آه، بالضبط. امم. فعلًا، عندك حَق. <laughs> آه، بالضبط، يعني بتسْمع أكتر ما تتكلم. بالضبط. امم. آه، فعلًا عندك حَق. امم. بالضبط، عندك حَق. آه. فعلًا عندك حق. هو أكتر حاجة بصراحة شدتني في الكلام معاك إنك بتقول إنك "ما كنتش عارف حاجات كتير جدًا وابتديت كمان تتعلمها مع الوقت زي حتة إنك تسمع أكتر ما تتكلم ديّة." هل مثلًا أنت بتتعلم ده من الخبرة من الكلام كتير والأخطاء بتاعتك، والّا مثلًا بتلاقي حد بيساعدك أو فيديوهات أو مثلًا كتب بتساعدك في الكلام ده؟
بص الاتنين. يعني حتة الأخطاء والكلام والتجربة، وحتة إن أنا بقى ما أنت مع ال الفيديوهات وال والحاجات اللي هي ال الكتب والحاجات دي وكمان عصر دلوقتي السوشيال ميديا والحاجات دي. آآ بتقرا مثلًا مقالات وكده وبوستات كتير. فأنا كنت باعمل الكلام ده كنت باقعد أتكلم مثلًا كتير بقى وأتكلم أحس إن أنا باغلط. أنا باغلط ومثلًا وألاقي اللي قدامي مثلًا، ما بيديش فرصة إن أنا إن هو يتكلم وأنا آآ، عمّال أتكلم مش ح لأ مش حتة باتوتر بس، ممكن تلاقي يعني إيه، آآ لما باقعد مع نفسي بعدها إيه ده أنا عمّال أتكلم مثلًا خصوصًا لما باتكلم في في رأي معّين مثلًا، أو أو فكرة معينة أو كده بابقى أنا اللي هو أنا في حاجة في دماغي كده ما بتتغيرش، اللي هو أنا عمّال أتكلم، عمّال أتكلم، عمّال أتكلم واللي قدامي م ما فيش ما بادّيلوش فرصة ما باسمع ما باسمعوش أصلًا. ممكن يبقى هو عنده رأي مخالف ليَّ خالص فالحتة دي حسيت إنها يعني بتقلل ال أو أو بتعمل صِدام شوية. آآ، لمّا اتعلمت بعد كده لأ أسمع شوية لأ، يعني بيبقى كانت أحسن بصراحة بكتير.
آه، بالضبط. كنت بتتوتر ساعتها، والّا والّا عادي يعني؟ أيوه، آه. فاهمك. إمم، فعلًا عندك حق. وبصراحة يعني، آآ، يعني كل التجربة بتاعتك ديّة أبهرتني بصراحة، من من حوار إن أنت آآ، بتتعلم باستمرار و ودايمًا عارف حدودك خصوصًا مع الجنس الآخر، أو الناس اللي أنت عارفهم ب أول مرة أو كده، وبصراحة أنا استمتعت جدًا بالكلام معاك يعني وأتمنى نتقابل تاني.
إن شاء الله شكرًا جدًا ليك.
العفو.